Sim. Mas eu eu penso que, se você está começando a se sentir assim, é porque realmente, assim, a o o gato subiu no telhado, <chuckles> m eh, no sentido de que, eh, você está sentindo que você precisa e quer mais desafios, né, e eu acho isso, ah, fantástico. É é a hora que você, às vezes, se mexe pra pra tentar, eh, crescer na carreira, é como as pessoas fazem para subir, né. Eu acho que, eh, o ideal é sempre a gente tentar percorrer esse caminho, eh, dentro da empresa onde a gente está, né, porque você já co eh, você conhece as a equipe, os sistemas, já está acostumado. Mas, muitas vezes, né, eh, aquele lugar não pode oferecer uma oportunidade de crescimento pra gente por N motivos, né. E são f f fatores que você não controla, né, e e aí é a hora, talvez, não sei se é o caso, se você pensa na possibilidade de dar aquela olhada, assim, no mercado de trabalho, ver como estão as as posições, assim, sempre acima do seu, né, não vai trocar 6 por meia dúzia, <chuckles> né. Num nível acima, eh, do seu sim.
Aham. Aham. Sim. Ok. Aham. É verdade. Sim, claro. <chuckles> Um cargo maior, né, para até mudar um pouquinho, ter mais responsabilidade.
Exato. E, dependendo, eu não sei o o tamanho da empresa que você trabalha, mas às vezes ir para um lugar maior, aonde tem mais possibilidades de movimentação. Eh, não só e u uma outra coisa que você pode ver na sua empresa, se não tiver, eh, apor oportunidade de movimentação pra cima, uma mo movimentação lateral, que seja, pra você, eh, adquirir mais conhecimentos, né, fazer uma coisa diferente.
Hum, entendi. Pra eu dar uma variada, né, porque é é, isso que você está falando é super interessante, porque é o que eu tenho precisado recentemente, sabe, até quando você perguntou assim: "Ah, você já falou com seu chefe?", eu realmente não falei ainda, porque foi algo que, meio que, eu vivi no automático. Eu sinto que eu faço muito bem, então, tipo assim, é uma coisa que me motivava bastante, então eu sempre me mantinha, ali, sempre, ah, 100%,, 200%, porque é algo que me desperta interesse, só que, de pouco a pouco, foi dando aquela: "Ah, de novo. Ah", tipo, até os problemas, assim, que que geram mesmo, que eu já tinha visto tanto o mesmo problema, que eu já sei consertar sem nem ao ler a frase toda, sabe, quando você já conhece tanto uma coisa que você olha metade, eu: "Ah, esse erro aí eu já sei o que é, já".
Certo. S sim. É normal, é. Sim. Sim, eu imagino. Sim.